<clicks tongue> Ayun din, kaparehas din ng mga sinabi ko lang din kanina. Na, mas gugustuhin kong mag-explore ng mga, bagong ano, skills na hindi ko talaga nagagawa. Yung baka mag-hiking nga ako, tapos, yun nga, sabi ko rin baka mag-swimming ako kung saan-saan man ng di napapagod. Baka bigla pa akong makapunta ng kabilang bansa. <laughs> Lalanguyin ko na lang, totoo oh 'di ba?
Mm. Mm. Mm. <laughs> <laughs> Nilangoy na lang 'no papuntang Japan ganun. Parang gusto ko rin yan. <laughs>
'Di ba mas tipid yun, hindi na ako mag e-eroplano.
Hmm. Totoo, ako rin mahilig din ako mag-lakbay eh. Mm.
Mas magiging Hmm 'di ba? Iba yung pakiramdam kung saka-sakali ngang maging totoo man siya ano, ganon yung gawin mo, tas makipag-hi ka nalang dun sa mga makikita mo sa dagat. Di ba? <laughs>
Mm. <laughs> Baka baka makikita mo dun hindi tao siyempre, baka, ah, isda ganun, baka may pating pa 'di ba? Eh pero kung di ka naman napapagod malay mo mas mabilis ka kaya mong ano. <laughs>
Oo. <sneezes> Ay, ayun lang. Totoo. Di niyo ako ma-aano, magagalaw, I'm untouchable yung eksena, 'di ba? <sniffs>
<laughs> <laughs> Oo, pero yun, kung nakakalangoy ka nga ano, anong bansa yung pupuntahan mo? Na-curious lang ako.
Yun nga, sinabi mo na, yan Japan o kaya South Korea. Pero siyempre mag-reready muna ako ng visa ko dito. <laughs>
<laughs> <laughs> Oo, baka mamaya harangin ka, 'di ba. <laughs>
Hoy, pero may may possibility 'no bigla kang harangin ng coastguard nila. Kasi kasi pumunta ka sakanila eh.
<laughs> Sabi, "Ano yun?" Bakit, magtataka, kasi "Ano yun bakit may tao dun? Pano siya naka-langoy?" <laughs>
<laughs> Baka bigla nalang barilin ka, nasa tubig ka. Pero oo nga ano biglang nakaisip ako disadvantage, may mga tao palang bantay sa karagatan.
<laughs> Hay. <laughs> Baka iisipin pa eh spiya ka o baka isipin ibang nilalang ka, kasi walang taong kayang lumangoy sa ganun, ganun kala
<laughs> Di ka papaniwalaan 'no?

Mm, ano papayat ka na tapos, ano nakapunta ka pa sa bakasyunan na gusto mo. <laughs> Diretso, pa no kung beach 'di ba pupuntahan mo tapos naglakad ka lang, o perfect, picture agad. <laughs>
<laughs> 'Di ba. Oh 'di ba. Walang kapaguran, effortless, go lang nang go.
Makakabawas ka pa sa gastos. <chuckles>
Totoo, kasi 'di ba yan naman yung hirap kapag nagbibiyahe, yung hindi mo ang daming stop over. Pero hindi rin hindi rin malabo 'no na baka bigla kang makaramdam din naman ng gutom, 'di naman sinabing hindi ka rin mawawalan ng sense ng mag hindi ka magugutom 'di ba. Baka marami ka ring stop over na gusto mong i-try, kasi siyempre pag nakasasakyan kayo pili lang yung mga puwede niyong puntahan, at mapag-stop overan. Eh, ako pa naman, mabilis ako ma-distract, baka mamaya <laughs> may nakita ako sa gilid na, uy ano yan parang masarap yan 'di ba.
Mm. Totoo. Oo. Sabagay. Mm. Oo. <laughs> Oo, ako rin ganyan. Ta's mabilis din akong magutom, parang kakakain ko nga lang parang gusto parang may gusto ulit akong kainin, ganun. Nararanasan mo rin ba yun?
<laughs> Oo. Ako kanina kasi, nung dumating 'yong anak ko, um, anong tawag dito, kakakain ko lang, um-order ako ng pagkain. Tapos nung nakita ko siyang kumakain, sabi ko, parang nagugutom ako, ta's ayan nakikain ako sa kanya.
Mm. <laughs> Oo.
Hindi niya naubos 'yong pagkain niya, yun din talaga eh 'no. Pag-iisipin mo siya, hindi naman hindi naman din na sabi na Hindi ka naman makakaramdam ng gutom, pagod lang yung hindi mo mararamdaman. Pero eto naman, gusto ko namang malaman, kung paano mo ba gagamitin yung oras kung hindi ka naman kelan mapapagod?
Mm. Mm. Siguro, katulad nung sinabi ko kanina, kung 'di na ko napapagod, ilalaan ko 'yung oras ko sa mga aktibidad na, ah, kinakailangan 'yung lakas ko na hindi ko na nagagawa ngayon na nagagawa ko noon. Katulad nung, 'yun pagsasayaw, tapos puwede rin 'yung paglalakad. Kasi kapag ano kunwari may kasama ako tapos, ah, naglalakad kami, lagi akong naiiwanan. Kasi 'yun nga, mabilis ako mapagod, tapos yung hakbang ko maliit lang. <laughs>
Oo. Oo. <laughs> Oo, ako din. <laughs> Oo, ganyan din ako, lagi yan, expected yan. Kapag nag-te-trek kami, ako yung nasa hulihan, hindi na, yung tipong ako yung laging inaantay, kasi ang bagal-bagal ko mag kasalanan ko bang maliliit yung biyas ko, di ako maka-keep-up sa kanila. Yung mga kaibigan ko matatangkad yung mga yun, kaya malalaki yung mga steps, ta's ako pagod na pagod na ako.
Mm. Oo. Oo. <laughs> Totoo. Mm. Oo. Alam mo naranasan ko rin mag trek, kaya nabanggit ko rin kanina yung hiking, kasi nasubukan ko na mag trekking at hindi ko na talaga susubukan yung hiking.
<laughs> Dun pa, kapag ano, pag mabilis kang mapagod.
Tapos